Three months, ayan. So oo.
Ah, 3 months. So, in 3 months yung partner mo talaga yung main na ano, source? Hmm.
Yes, siya ang main provider. Yes, oo. Ayan, so thankful naman ako sa kanya. Ayan, so bumabawi nalang ako sa paglilinis sa bahay, paglalaba ng mga damit, pagluluto, ganyan. Um, 'yon tapos, um, siyempre 3 months, so nung ok nung una pa, siyempre ine-enjoy ko yan, kasi na pwede akong matulog hanggang maghapon, wala akong ginagawa. Yung alam mo yung parang may napa-practice ko yung slow mornings, nakakapagkape ako nang matagal, yung hindi ko kailangang mag-rush. Pero siyempre nung medyo tumagal-tagal na din, Parang ano, um, medyo naba-bother na rin ako, kasi siyempre, um, parang nabo-bore na rin kasi ako, eh, wala akong ginagawa maghapon. Oo, parang wala na akong ginagawang maghapon, oo, nandiyan yung nagha-house chores ako pero sabi ko, "Ano yan, hanggang house chores na lang ba lagi?" 'ka ko. So, ah, oo, productive ako sa bahay, pero financially hindi na ako productive kasi. So, 'yon, nung na-realize ko 'yon, so parang medyo na ano na rin ako, um, alam mo 'yon, parang affected na rin yung mental health ko kasi, "Naku, wala akong work." 'ka ko. Parang nakakahiya naman na maging palamunin nalang habang buhay. So, parang 'yun yung naiisip ko. Yes, oo.
Okey. Okey. Mhm. Mhm. Kasi paulit-ulit? Mhm. Uh-huh. Mhm. Uy, hindi naman. Hmm.
Parang ano ba, um, parang nakakaano rin pala 'no, sa una ma-e-enjoy mo lang yung parang walang ginagawa sa bahay, pero 'pag in the long run pala, parang hindi na rin siya okey. So, tama nga, 'no, yung parang sinasabi pala nila na, um, lahat ng sobra pangit. So 'yon, ah, paano ko kaya ano, babalansehin yung pagiging productive ko 'no at saka magkaroon nang maayos na kalusugan habang wala pang work? Hmm, mm.
Mm. Hmm. Alam mo kasi naintindihan kita sa sitwasyon mong 'yan tsaka 'wag kang mag-alala kasi napakadami din talagang tao na dumadaan sa katulad mo na sitwasyon. Kumbaga, ah, madami ding tao na para very parang sobrang stagnant na sa buhay. Kumbaga tsaka lalo na, na may malaking pagbabago na nangyari sa'yo. Mas sanay ka ba ng ano, ng may trabaho? Before?
Actually, oo. Yes, mas sanay ako.
Eto ito na yung pinakamatagal mong so ito na yung pinakamatagal mong pahinga, kumbaga?
Yes, oo. Actually, going 4 months na siya, eh, mm. So talagang ano, ah mhm. Yes.
Mm. Kaya siguro nafi-feel mo. Kaya siguro nafi-feel mo yung mga ganyang emotions kasi sanay ka na magtrabaho tapos ito yung first time na, ah, pinakamatagal mo talaga, pinakamatagal talaga na nagpahinga ka, which is very normal naman talaga. Pero ano ba yung ibig sabihin sa'yo ng pagiging productive?
Mhm.